Ờ, bạn ơi, thực ra là thực ra là trong cuộc sống có rất là nhiều cái sự cãi vã nhau qua lại á, thì không biết là bạn có cái cách nào để giữ bình tĩnh được không bạn?
Ừm, ừm. Thật ra á, là, kiểu, cái việc mà cái cái quá trình để mình có thể giữ được bình tĩnh sau khi cãi khi mà cãi nhau á, nó cũng là một cái việc nó rất là khó đối với lình luôn á nha. Tại vì, kiểu, mình nhớ thì mới gần đây luôn thì mình có cãi nhau một trận khá là lớn trong cái môi trường đại học của mình.
Đúng rồi đó. Ồ, vậy hả? Bạn có thể kể một vài cái thông tin l l làm sao mà dẫn đến cuộc cãi nhau như vậy nhỉ?
Ừm. Ý là sương sương nha là, kiểu, ờ, mình đang là sinh viên trường luật. Thì, kiểu, bạn biết mà, trường luật á, thì, kiểu, mọi người sẽ rất là, kiểu, cái chính kiến của mọi người và cái ý kiến của mọi người rất là mạnh nên là, kiểu, mọi người sẽ rất là thích, ờ, cãi vã cũng rất là mạnh. Thế xong rồi, kiểu, ờ, bữa đó thì mình làm việc chung nhóm với lại một cái bạn kia thì, kiểu, cái bạn đó là mình chưa bao giờ mình làm việc chung nhóm bao giờ luôn. Có nghĩa là, kiểu, lúc đầu thì mình bình thường mình sẽ làm chung với lại những người mà mình quen rồi nhưng mà, kiểu, bữa này thì mình phải phải làm việc chung với lại cái bạn này. Thì, kiểu, mình nhớ là lúc mà mình làm xong cái cái bài của bạn đó bạn làm xong rồi á, thì mình có note lại cho bạn đó là bạn phải sửa như thế nào, như thế nào. Thì cái bạn đó mới tự nhiên bạn đó lại hỏi mình là: "Tại sao mà bạn không sửa giùm mình luôn đi, mà bạn lại note đại lại bạn để mình sửa làm cái gì?" Thì, kiểu, mình cũng cảm thấy là, ơ, cũng hơi cũng hơi khó chịu, ờ.
Ừm. Đúng rồi, cãi vã cũng mạnh nữa, đúng không? <laughs> Ừm hứm. Ừm, ừm. À. Ừm. À, tức là cái lúc mà bạn nói là bạn phải cần phải sửa lại cái này cái kia thì không biết là cái phản ứng của cái bạn đó như thế nào? Gi giống kiểu là, à, s cái kiểu là, bạn sửa, ờ, đúng hay là bạn sửa sai gì đó, thì không biết là là là
Ừ, ừm.
Tức là cãi nhau không phải vì là là là cái sự s cái sự cái sự đúng sai mà tức là bực bực bội nhau là cái sự là tại sao không giúp mình sửa luôn cái đó đi, lại lại bắt mình sửa lại, đúng không?
À, ờ. Hiểu. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Ừm. Ờ. Ờ, ý là, kiểu như là, lúc đầu á nha thì, kiểu, có vẻ là cái bạn đó nghĩ á, tại vì, kiểu như là, bạn đó cứ nghĩ là mình sửa có nghĩa là mình giỏi rồi, bạn mình giỏi hơn bạn đó, thì mình mới sửa bài cho bạn đó. Thì mình mình mới cái quan điểm của mình á nha, là, kiểu như là, khi mà bạn đó làm cái bài đó thì tất nhiên là sẽ có những cái quan điểm khác nhau, thì mình mới s vô mình sửa cho bạn đó. Thì có nghĩa là bạn đó, một bạn đó có thể tham khảo ý kiến của mình, bạn đó thấy thấy OK, bạn đó thấy là cái quan điểm của mình đang đang đúng, thì bạn đó có thể sửa lại. Hoặc là, kiểu như là, bạn đó có thể tham khảo thôi, nếu mà bạn thấy không OK, thì OK mình sẽ tôn trọng và mình sẽ không có kêu bạn đó phải sửa như vậy nữa. Nhưng mà, kiểu, cái vấn vấn đề là, kiểu, khi mà mình đưa bạn đó rồi. Mình mình đưa ra cái bài
À, à. Ừm. Đúng rồi. À, kiểu là phản ứng của của bạn ừm, đúng rồi, phản ứng của bạn đó là, tức là, bật lại luôn, đúng không?
Đúng rồi, bạn đó là, kiểu như là, bạn đó không có s bạn đó không có một cái quan điểm nào, bạn đó đó không có phản ứng gì với cái bài sửa của mình hết, bạn đó không có một cái phản ứng cho theo cho thấy là bạn đó, một là bạn đó muốn sửa theo ý mình, hai là bạn đó m không muốn sửa thì bạn đó không hề nói mình, không có phản hồi như thế như thế nào hết. Và khi mà mình nói lại cái bạn đó á, thì bạn đó lại kêu như là: "Tại sao mà, ừm, nếu mà bạn giỏi rồi thì, à, tại sao bạn không sửa giùm mình luôn đi?". Thì mình nói, kiểu như là, bây giờ bắt đầu là ờ, công kích cá nhân rồi á, mình thấy kiểu
Ừm. À, đúng rồi, kiểu là cũng giận hờn vu vơ, đúng không? Ừm, ừm. Nhưng mà, ừm, khi mà bạn đối mặt với lại những cái tình huống như vậy, hoặc là khi người bạn của bạn phản ứng như vậy như vậy á, thì không biết là cái cái cái cái cảm nhận của bạn lúc đó như thế nào và bạn phản ứng lại như thế nào?
Ôi, thật sự lúc đó mình cảm thấy là vô lý cực kỳ luôn á. Có nghĩa là lúc đầu á nha là, ừm, tại vì kiểu như là mình cảm thấy là đối với những cái người khác khi mà mình đã làm việc chung nhóm với lại những cái người trước đó rồi á, thì cái việc mà sửa lại chung với nhau là chuyện chuyện rất là bình thường luôn. Thật sự, kiểu như là, mọi người có thể, kiểu
<laughs> Ừm. Đúng rồi, đặc biệt là trong trong trong khi mà làm bài tập, học sinh, học nhóm với nhau thì cái chuyện, ờ, nói qua lại bài vở thì cái chuyện bình thường, đúng không bạn?
Chính xác. Thì kiều Đúng rồi, kiểu như là, nếu mà mà mọi mà thực sự sự là mọi người có muốn là, kiểu, đóng góp cho cái bài để của nhóm tốt hơn á, thì, kiểu như là, mọi người đóng mọi người tiếp nhận những cái ý kiến đó rất là bình thường luôn. Là, kiểu, tụi mình luôn coi những cái việc mà tranh luận ấy tranh luận nha, ở trong bài học á là một chuyện rất bình thường chứ không phải là cãi vã. Thì, kiểu, khi mà mình cảm thấy là cái bạn đó nó có có những cái phản ứng, kiểu như là, rất là vô lý như vậy, kiểu như là, mình chưa bao giờ gặp gặp ai đó như vậy luôn, ờ.
Ừm. Có vẻ là giận hờn á, đúng rồi. Ừm, mình nghĩ là cũng giận hờn vu vơ với lại giống như, kiểu là, ờ, cũng, ơ, kiểu là, giống như, kiểu là, bạn tỏ ra là bạn biết cái này, cái kia rồi bạn tham gia vào cái bài của bạn ấy thì hình như cũng không vui lắm, đúng không? Và cái phản ứng của bạn là như thế nào? Cái phản ứng của bạn lúc đó phản ứng lại bạn đó như thế nào?
Ừm. Thì đó, ý là Lúc đầu á nha thì mình cảm thấy rất là vô lý rồi, nhưng mà, kiểu, mình biết á là cái bạn đó mình không mình chưa tiếp xúc bao giờ, mình chưa có biết được bạn đó làm việc như thế nào. Đúng rồi, mình chưa hiểu cái cách của bạn đó nên đôi khi là vẫn sẽ có những cái cách mà nó sẽ bị khác nhau, nó sẽ bị đội đối chọi với nhau như vậy. Thì mình mới cố gắng là mình giữ bình tĩnh lại, mình để cho bạn đó nói hết, sau đó thì mình mới mình mới bắt đầu mình mới nhắn tin lại là, kiểu, ô kê, quan điểm một của bạn như thế này, quan điểm hai của mình như thế này. Rồi xong rồi mình sẽ phân tích từng cái từng cái một, mà bạn đó những cái vấn đề mà bạn đó nói với mình á thì mình sẽ phân tích từng cái và mình nói lại luôn. Thì kiểu đó là cách mà lúc đầu là mình vẫn còn bình tĩnh thì mình mới làm như vậy được á nha. <laughs>
Chưa hiểu tính cách, ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Đúng rồi. Tức là mình thấy là bạn cũng cái cách của bạn khá là hay. Tức là bạn l lắng nghe trước, tức là khi mà người ta đang đang đang bực tức á thì cụ thể là lắng nghe ý kiến của người ta trước, rồi sau đó mình phân tích cho người ta biết là cái nào ý kiến của bạn như thế này, ý kiến của bạn như thế kia. Và khi mà khi khi mà cả hai cùng cùng lắng nghe thì mình nghĩ là những cái đầu lạnh sẽ sẽ dịu xuống và đúng rồi, mình sẽ nhìn nhận thẳng vào cái một cái bài học nó như thế nào. Và đặc biệt có thể là có thể là mình sẽ nói thêm về, ờ, "không nên như vậy", ờ, thì "mình xin lỗi" hay gì đó, đúng không? Thì nói chung là mình sẽ đi tìm được tiếng nói chung thì nó hay hơn.
Ừm. Đúng rồi, bởi Ừm hứm. Chính xác, chính xác. Chính xác luôn! <laughs> Thì ra là kiểu ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Thật ra á là mình cũng nghĩ
Nhưng mà không biết không không không biết không biết là cái cuộc, ờ cái cuộc cãi vã như vậy nó có mất quá nhiều thời gian của bạn không?
Thật ra là mất rất là nhiều thời gian luôn tại vì lúc đó là mình đã làm rất là nhiều công việc. Lúc đó cuộc sống của mình đang có rất là nhiều cái việc rồi thì cái việc mà mình sửa lại cái bài cho bạn đó là thật sự là mình cũng hông có muốn nhận chút nào hết. Có nghĩa là bây giờ mình chỉ muốn là mình làm xong cái phần của mình là xong, mình hông muốn sửa bài, mình hông muốn ảnh hưởng ảnh hưởng tới hai hết. Nhưng mà bây giờ là, kiểu, cái bài của nhóm nếu mà thực sự là nếu không có ai sửa á thì thật sự nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều khi mà Đúng rồi! Nên là mình mới hy sinh cái thời gian của mình để mình sửa như vậy. Thì kiểu như là mình mình nhận thấy là, kiểu, cái việc sửa đó thứ nhất nó tốn nhiều thời gian của mình, thứ hai là nếu mà xảy ra những cái tranh cãi như vậy á thì nó lại càng tốn nhiều thời gian của mình hơn nữa. Thì, kiểu, lúc đó thì mình cũng, kiểu lúc mà mình cãi vã như vậy lúc đầu á nha, thì mình cũng rất là bình tĩnh, mình nói chuyện rất là bình tĩnh, mình nói chuyện rất là bình thường, kiểu như mình phân tích rõ ràng lắm, nhưng mà bắt đầu là bạn đó có những cái công kích cá nhân của mình rồi á thì mình dần dần là mình sẽ cảm thấy là ờ, mình, kiểu, mình đúng là mình đang trong đầu của mình á mình cứ nghĩ là mình cứ bình tĩnh đi, bình tĩnh đi nhưng mà dần dần là cái cái cái cảm xúc của mình nó đang bị chi phối rồi á thì cũng hơi khó cho mình á. Ờ.
Ừm. À. Ừm, ừm. Nó sẽ ảnh hưởng ảnh hưởng chung đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Vậy, vậy thì, ờ, cái lúc mà bạn phân tích cho cho người bạn, ơ, bạn nghe những cái cái phải, cái trái, tức là cái cái cách của bạn sửa bài như thế nào. Rồi cái cách của bạn nó là như thế nào thì thì hông biết là cái lúc cái lúc đó người bạn của bạn đã lắng nghe ngay chưa hay là vẫn vẫn tranh cãi tiếp?
Ừm, ừm. Ừm, ờ. Ôi, thực sự là cái bạn đó bạn đó không lắng nghe mình chút nào luôn. Có nghĩa là chỉ cái bạn đó bạn chỉ nghĩ là ờ, có nghĩa là bạn đó chỉ phân bạn đó không nghe là mình phân tích như thế nào luôn. Bạn đó chỉ bắt đầu bạn đó nói là: "Thôi thì thì bây giờ nếu mà bạn giỏi rồi thì bạn cứ sửa cho mình đi, chứ mắc gì mà bạn cứ phải để cho mình sửa hoài?" Rồi xong rồi kiểu này kia các thứ, thế xong rồi mình cũng, kiểu như là, bây giờ có nghĩa là mình mới nhận ra được á cái mục đích của cái cuộc cãi vã này á, thì bạn đó có vẻ là bạn đó không có muốn giải quyết cho mình rồi, mà bạn đó chỉ đang muốn công kích cá nhân và đạn bạn đó đang muốn khích mình lên thôi á. Nên là kiểu đúng là mình biết như vậy á nhưng mà cái cảm xúc của mình lúc đó đang bắt đầu là, kiểu, nóng lên rồi á, nên là, kiểu, mình cũng khó có thể vừa bình tĩnh ngay lúc đó.
Wow! Vậy là cũng hơi bực bội đó ha? Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ. Ờ. Ừm. Nhưng mà trong cái trong cái cuộc cãi vã đó thì, tức là, cái cái mà cái bạn cái mà người bạn của bạn muốn là, tức là, muốn là giống như kiểu là là kiếm chuyện, kiểu, kiểu, như vậy, đúng không? Chứ không phải là là tập trung vào cái việc mà tính chất xây dựng bài vở, đúng không?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
thì đó nên là, kiểu, mình cũng lúc đầu là, kiểu như là, mình cũng cố gắng phân tích mình cũng bình tĩnh rồi á nha. Nhưng mà khi mà cảm thấy là cái bạn đó khích mình lên rồi á, thì mình bắt đầu mình cảm thấy là, ừ, cảm xúc của mình đang nóng nóng rồi á, mình cảm thấy là mình đang cọc cọc rồi á nha. Cái xong rồi mình mới kiểu như là lúc đầu á thì mình còn cố gắng nói chuyện lý lẽ được, nhưng mà lúc sau khi mà thấy bạn đó công kích mình như vậy rồi á, thì mình mới bắt đầu mình, kiểu như là, mình thấy là cái cảm xúc của mình đang hông ổn rồi, thì mình mới giữ bình mình mới giữ bình tĩnh bằng cách là mình cho hai cả hai một kh khoảng thời gian luôn. Có nghĩa là mình ờ, mình mình nghĩ là mình mới nhắn tin á là bây giờ bây giờ là hai đứa đang không có nói chuyện bình tĩnh được, không nói chuyện lý lẽ với nhau được nên là bây giờ bạn cho mình cho phép mình là mình có một khoảng thời gian để mình bình tĩnh lại, sau đó mình sẽ nói chuyện với bạn sau. Mình mới làm cách đấy.
Ừm, nhưng mà không Đúng rồi. Ừm. Ừm. À, mình hiểu, hiểu. Ừm, vậy là vậy là cái cuộc cãi vã của bạn là, tức là, không tới hồi kết và cả hai đều bỏ đi luôn, ngay cái thời điểm mà cãi vã đó?
Đúng rồi. Ý là, kiểu, thiệt sự ừ, tại vì, kiểu như là, không phải là, kiểu, không hẳn là bỏ đi đâu mà, kiểu như là, mình mình mới cho phép cả hai có thời gian để bình tĩnh lại. Sau đó thì tụi mình mới nói chuyện lại với nhau, thì chứ không phải là mình sẽ bỏ bỏ dở mà mình sẽ bỏ dở dang cái việc đó mà mình sẽ hông nói chuyện lại đâu. Mà mình chỉ nghĩ là mình chỉ nghĩ một cách đơn giản là kiểu bây giờ cả hai đang cảm xúc quá rồi, kiểu như là cảm xúc của mình đang chi phối cái cái việc này quá nhiều rồi và nếu mà dần dần mình cãi vã như vậy thì nó sẽ có những cái hệ lụy rất là dài sau này nữa. Nên là mình mới nghĩ là ô kê.
Ừm, ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, tại vì Đúng rồi.
Ừm, có nghĩa là ừm.
Đúng rồi. Bởi vì là bởi vì là các bạn cùng chung một team, cùng chung một đội nữa, nhiều khi là sau này vẫn vẫn phải ngồi học chung với nhau hoặc là làm bài tập chung với nhau ấy. Thì nếu mà nếu mà những cái yếu tố cá nhân ảnh hưởng tới những cái việc chung của tập thể giống như, kiểu, làm chung một cái bài tiểu luận hay là gì đó thì nó sẽ không hay cho cả đội. Nên là khi kh khi mà bạn quay trở lại, tức là quay trở lại cái lúc mà khi mà bạn đã kết thúc cái cuộc cãi vã với bạn của bạn ấy thì không biết có lúc nào bạn nghĩ là "Ôi, tại sao mình phải là là là, tức là, đem việc lại cho mình, tức là mình cũng cũng cũng rất nhiều việc, phần của mình mình làm rồi, tự nhiên lại lại đi mình sửa bài cho người ta nữa, giống như kiểu là mình đem tự nhiên đem việc ờ, đem bực bội lại lại mình ấy." Không biết là bạn có cảm thấy như vậy không?
Đúng rồi. Chính xác. Xác. Ừm, ừm. Ờ. À, hiểu, hiểu. Ý ý là, kiểu như là, nếu mà thật sự nếu mà mình không cần đem việc lại mà mình không phải sửa bài thì sẽ hông có câu chuyện mà cãi vã như vầy, đúng hông? Thì, kiểu, lúc đầu thật ra là mình cũng có suy nghĩ như vậy thiệt, nhưng mà, kiểu như là, lúc đầu mình cũng hối hận lắm chứ. Tại vì, kiểu như, mình nghĩ là trời, tự nhiên đem việc vô mình, vừa vừa tốn thời gian mà vừa còn gây cãi vã nữa, rồi xong rồi vừa tốn thời gian, vừa mất thể chất của mình rồi tinh thần của mình cũng hông ổn nữa. Mình cũng suy nghĩ rất là nhiều.
Thì đó. Ừm ừm. Đúng rồi. Xong là mình lại lại xong xong mình l lại lại còn bị kéo vào cái cuộc cãi vã, nó kh nó nó không có đi đến hồi kết như vậy, và và t tức là tạo sự bực bội ở trong đội nhóm và kể cả tạo sự bực bội cho mình nữa. Thì không biết là cái lúc cái cái lúc mà hai bạn cãi vã như vậy thì những cái thành viên khác ở trong đội hay là bạn bè thì có khuyên khuyên ngăn hay là phân tích hỗ trợ bạn để mà, giống kiểu là, ờ, can ng ng ngăn bảo hai đứa là không có d dẫn đến là, giống giống kiểu, xích mích hoặc là tranh cãi quá là lớn? Không biết là bạn bè có giúp gì?
<laughs> Thì đó. Chính xác. Ừm, đúng rồi. Ờ, ờ. Ừm, thiệt ra là, kiểu như là, lúc đó thì, kiểu, nhóm bạn của mình á, thì, kiểu, cũng kiểu, lúc mà mình kể lại ấy thì bạn đó cũng mấy bạn đó cũng thấy là, kiểu, hơi vô lý giùm mình, kiểu như là, cũng thấy là cái bạn đó vô lý quá. Nhưng mà sau đó thì trong cái nhóm mà tụi mình chơi làm chung với nhau á, thì mấy bạn mới nói là ô kê bây giờ thì cái việc nó cũng đã xảy ra rồi thì bây giờ mới chọn tụi mình. Bây giờ tụi mình sẽ họp lại để mà tụi mình học online chung với nhau luôn, là tụi mình sẽ họp lại để mà, kiểu, nhất nhất trí được cái quy trình và cái công việc mà những cái cách mà tụi mình sẽ làm như thế nào, làm việc chung nh như với nhau như thế nào. Có nghĩa là bây giờ bạn đó sửa, thì tụi mình sẽ phân tích cái quy trình ra là ô kê bây giờ bạn đó sửa cho cho bạn đó thì bây giờ là bạn đó phải ngồi để phân tích lại là cái cái cái bài sửa của mình đã ô kê chưa. Thì nếu mà ô kê rồi thì cũng phải có sửa lại theo ý của bạn này hoặc là nếu mà không ô kê thì bạn đó cũng phải có một cái cái phản hồi nào đó để cho bạn đó biết được là bạn đó đã coi cái tin nhắn của mình rồi á. Thì tụi mình mới ngồi lại tụi mình phân tích lại với nhau để, kiểu như là, nói chuyện một cách lý lẽ với nhau bình thường thôi chứ hông phải là công kích cá nhân nữa, ờ.
Ừm. Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, tức là mang tính chất xây dựng, ờ, cho cái bài đó nó hay hơn cho cả nhóm. Tại vì nếu mà cả hai cùng không có đi đ đến được một cái đồng ý, thì nhiều khi là ông này nói vậy điều một một ý, rồi bà kia lại chọt vô thì nhiều khi là cái cái cái cái cái bài của mình nó lại không hay ra. Nhưng mà mình đang tò mò là không biết là c cái lúc mà các bạn cãi nhau xong á, thì mất khoảng khoảng bao nhiêu thời gian để mà các bạn, tức là, tìm lại tiếng nói chung và ngồi lại, nhìn lại vấn đề để xây dựng lại cái bài vở cho nó, ờ, cho cho nó tốt lại ngay từ đầu?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi á. Ờ. Ừm, ừm. Ôi, thật s thật ra thì cũng khá là khó á chứ hả? Tại vì, kiểu như là, khi mà đã có những cái xích mích sau này x xích mích ở trong cái công việc rồi á, thì cái việc mà có thể bình tĩnh lại, mà, kiểu như là, bỏ qua những cái xích mích để mà nói chuyện lại với nhau, và kiểu như là, ờ, xây dựng cái bài nhóm thì nó cũng rất là khó. Thì, kiểu như là, mình sẽ cố gắng để mình tỏ ra bình thường thôi, thì có nghĩa là mình vẫn sửa bài cho bạn đó một cách bình thường, mình sẽ không có nói gì về những cái xích mích và trước đó của tụi mình hết. Và, kiểu như là, mình cũng cố gắng, mình cũng hy vọng là bạn đó sẽ có một cái tinh thần giống như vậy, kiểu như thiện chí và, kiểu, có thể là giữ lại cái bình tĩnh và, kiểu, cái mục tiêu cuối cùng là tụi mình có thể làm cho cái bài của nhóm của tụi mình một cách tốt nhất thôi. Thì kiểu, vô tình thì cũng rất là may mắn, thì kiểu, khi mà, kiểu, tụi mình có thể bỏ qua được những cái cãi vã đó của tụi mình và, kiểu, có thể là xây dựng cái bài của tụi mình tốt hơn, thì cũng rất là may mắn là như vậy.
Rồi. Cũng khó đó, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Vậy là sau cái cuộc cãi vã đó thì không biết là mình đang đang thắc mắc là cái mối quan hệ giữa hai người thì có giống giống có bị ảnh hưởng nhiều không? Hay là là nó sẽ ảnh hưởng như nào tới cái mối quan hệ của các bạn, à, sau khi một cuộc cãi vã đã xảy ra?
Thì ra sau khi mà tụi mình cãi vã, tại vì, ừm, ừm, cái bản chất là tụi mình đã không phải là, kiểu, bạn thân của nhau hay là bạn bè gì rồi á, thì sau khi mà cãi vã như vậy á, thì, kiểu, cái điều mà mình chỉ mong muốn cuối cùng là tụi mình sẽ không nói xấu nhau, và, kiểu như là, kiểu như là, không có nói xấu nhau mà, kiểu, không có đem câu chuyện mà, kiểu, xích mích như vậy mà, kiểu, bẻ ngược lại hoặc là, kiểu, nói sai sự thật thôi. Thì kiểu, sau đó thì, kiểu như là bạn đó với mình thì vẫn nói chuyện một cách bình thường, kiểu xã giao bình thường thì vẫn được. Có nghĩa là khi mà tụi mình, ừm, có tụi mình có những cái điều gì mà muốn muốn chia sẻ hoặc là muốn hỏi nhau á, thì mình tụi mình vẫn có thể hỏi nhau được nè. Với lại nếu mà có những cái dịp mà tụi mình phải làm việc chung nhóm nữa á, thì tụi mình vẫn tại vì đã biết cách làm việc của nhau rồi á, nên là kiểu cái việc mà mà cãi vã như vậy á, thì cũng mang lại một cái lợi ích cho tụi mình nhất định là như vậy á.
Ừm. Rồi, quan trọng á. Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà khi mà các bạn gặp nhau thì đương nhiên là trước đây mình có cái sự cãi vã thì chắc chắn là nó có sẽ sự ngượng ngùng, đúng không? Nhưng mà nhưng mà cách nhưng mà cái quan trọng là bạn với bạn đó là cũng chỉ là làm việc chung nhóm với nhau chứ không phải là bạn thân gì hết, thì cho nên nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái mối quan hệ bên ngoài nhiều, đúng không bạn?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác luôn. Có nghĩa là, kiểu, tụi mình vẫn có thể giữ bình tĩnh mà, kiểu như là, tụi mình vẫn giữ một mối quan hệ xã giao bình thường. Nhất là, kiểu, cái điều đó là cái điều mà mình thấy là OK lắm rồi, đủ lắm rồi.
Ờ. Ừm, ừm. Và không biết là bạn có một cái mẹo nào để chia sẻ khi mà mình bị cuốn vào một cái cuộc cãi vã như vậy á, thì bạn cũng không biết là bạn có cái mẹo nào để chia sẻ cái cách nào để mình hạ nhiệt cái cuộc cuộc cãi vã, và có thể là mình sẽ chấm dứt được cuộc cãi vã đó càng nhanh càng tốt, để tạo lên nên một cái không khí nó nó hài hòa với lại nó nó vui vẻ hơn giữa tất cả mọi người?
Ô kê, sau cái quá trình mà tụi mình cãi vã như vậy ha, thì mình có rút ra được một số cách. Có nghĩa là thứ nhất á là mình sẽ cố gắng để phân tích và mình sẽ lắng nghe thật kỹ là vấn ừm, cái vấn đề đang ở đâu, và đối phương đang muốn nói gì với mình. Sau đó thì mình sẽ phân tích từng cái, từng cái việc từng cái luận điểm một để cho bạn đó có thể nà, kiểu như là, nó ít tốn thời gian hơn, đúng hông? Thứ hai là, kiểu như là, nếu mà cái, ừm, cái đối phương đang công kích cá nhân của mình quá hoặc là, kiểu như là, bắt đầu sẽ không còn cái cái mục đích hướng tới nó không phải là vì cộng đồng, không có vì nhóm nữa á. Thì mình sẽ cố gắng để mình lờ đi những cái vấn đề đó và mình sẽ cố gắng để có thể vừa bình tĩnh và mình không có để cho những cái lời đó công kích mình quá nhiều. Thứ ba là nếu mà mình thực sự đang mất bình tĩnh quá đi, thì cái việc mà mình nên dừng lại và mình cho mình một cái khoản nghĩ cũng rất là quan trọng. Ừm.
Ừm, ừm. Hiểu, đúng không? Ừm. Ừm. Đúng rồi, tức là khi mà người ta tức là khi mà những cái đầu nóng mà mà đang, tức là, chỉ chỉ chỉ có nghĩ và vào cái vấn đề mà s kiếm chuyện gây sự thì cái việc mà cho nhau một thời gian thì mình nghĩ là cái cách đó là là khá là tốt để mà giữ lại sự bình tĩnh của hai người đấy. Thì mình cũng rất là cảm ơn bạn về những chia sẻ về cách giữ bình tĩnh khi cãi nhau nha bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ hôm nay.
Đúng rồi, đúng. Hoàn toàn đồng ý luôn. OK. Ô kê, cảm ơn bạn rất là nhiều khi đã lắng nghe mình nói chuyện về cái việc mà mình giữ bình tĩnh như thế nào nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Chào bạn.